Мгм. Ну, это еще также кому как повезет. Потому что может после 1, 2 пойти и так дальше и тому подобное, да, по сути говоря. Это очень сложно балансировать.
Ну это тоже, да. Ну, смотри, если женщина не хочет быть прям карьеристкой, я тоже это понимаю. Не обязать если она вот прям счастлива в семье, быть домохозяйкой, прям ей это в кайф. Она, как бы, м, от как там у неё, какая-то есть все-таки, п подушка безопасности, потому что эта ситуация очень опасная.
Мгм. Мгм. Мгм. Да.
То есть, э, если у нее как-то Ну, вот я за это, если только она там все всё всё недвижимость на себя перепишет, вот, да, вот? Безопасность, да. Вообще, ну, она чувствует себя отлично, это ее карьера, ее тоже реализация. Потому что семья и дети- это же тоже огромный труд и огромная реализа Она себя в этом может реализовать. Если есть деньги из другого источника, которые не приходится там где-то выпрашивать или еще что-то. Ну, вот здесь такая ситуация. Если она какой-то там, в такой ситуации непонятной, все-таки лучше, э, работать.
Мгм. Да. Конечно конечно. Это это верно это верно. Мгм. Да, да да да да. Мгм.